Ewan ko san bansa ko yun nakita parang may, meron silang, specific na lugar para dun maglagay ng mga poster.
Ah.
Tapos meron talaga silang nilalaan na oras yata.
Ah, kumbaga para silang may bulletin board, dun lang pwede kapag hindi doon maaano ka, penalty ka ganun?
Hmm. Oo. Bawal yun oo. Oo kasi 'di ba kung saan-saan tinatapal yun, yung mga mukha ng mga kandidato.
Dapat nga ganun, mm. Oo, maga maganda nga yun dapat strikto.
Sa likod ng tricycle.
Oo, ang dami kasing ano, eh, ang ang daming ah ang daming factor 'no na dapat mong i-consider para
Mm. Oo nga eh.
Maging maayos talaga yung botohan sa isang bansa. Kasi, ano, eh, iba-iba yung tao, iba-iba rin yung pano sila magresponde sa impormasyon 'di ba kung nakikita ba nilang negatibo yun o positibo.
Oo mahirap talaga siyang Hmm. Mm. Oo yun nga.
'Di ba tulad nalang niyan yung nabanggit mo. Makita mo sa tricycle, makita mo sa kung saang pader isipin nila, "Ah, okey 'to, ah?"
Mm, lagi mo nakikita, eh.
Kasi 'di ba, simpleng ganun lang okey na, eh, para sa iba ha.
Oo para na, parang akala mo advertisement lang talaga ng mga pagkain, eh, pa pag lagi mo nakikita, lalo ka naeengganyo.
Oo. Lagi mo nakikita, eh, oo tama.
Mm, medyo, hmm, delikado talaga siya.
Kayang andang ano din komplikado rin, eh, 'no? Gustuhin man natin nang maayos na proseso.
Hmm, mahirap, oo, mahirap, mahirap talaga.
Ang hirap talakayin kasi maraming oo maraming emosyon, maraming ideya na magkakaiba.
Hmm.